Sim. Não, quanto a isso a gente faz. A gente deixa a coisa toda organizada. Tem um orçamento "x", né, pra pra aquele passeio, pra aquelas férias, e tal. Eh, e aí, escolhe: "Ó, dentro do do nosso orçamento, pra onde dá pra ir?". "Ah, dá pra ir pra esse lugar, dá pra ir para aquele, dá pra ir para aquele". E, aí, a gente vê, ah: "Que, que a gente quer nesse momento?". E, aí, a gente escolhe. Mas, poxa, fez muito sentido o que você tá falando. Eu acho que que desbloqueou, sabe, aqui, ah, essa minha questão das expectativas, eh, e vai me ajudar muito pro sim.
Ok. Olha, aí. Olha só. Uhum. Isso mesmo. Isso mesmo. E converse com sua esposa, ela que é sua parceira, né, nesse processo, vocês gostam de de conversar antes da viagem, de levantar pontos, vocês têm essa conver essa comunicação ativa pra de resolver juntos o a viagem?
Uhum. Sim, sim, a gente planeja. A gente vai vai planejando, vai vendo as cidades, vai vendo se, por exemplo, se tem alguma atividade, se tem algum show interessante, se tem algum evento. Por exemplo, eu gosto de de fazer corridas de 5, de 10 quilômetros. Nós fizemos uma uma viagem, tem alguns algum tempo já, fomos à Lisboa, e teve uma corrida. Eu fi fiz lá, uma corrida. Foi uma experiência incrível na ponte. Foi uma coisa incrível. Sim.
Olha aí, que bacana. Uhum. Olha, que delícia. Olha, quanta coisa boa você vive quando você faz essa viagem. Porque vai criar uma expectativa negativa? Tem que ser positivo. Até porque, na vida o ideal é que você veja o lado bom das coisas, né, porque tudo tem obstáculos, desafios. E, olha, aí, que experiência você tá compartilhando de uma viagem que vocês fizeram, fize fez uma corrida bacana e, tem memória, né, para compartilhar.
É verdade. É verdade. Foi m foi bem legal. Foi bem legal, mesmo. Uma experiência única, sabe? E me fez muito bem. Foi foi uma coisa, assim, realmente, incrível que eu espero ter uma outra oportunidade de de fazer até numa outra cidade que eu nunca tenha ido.
Uhum. Uhum. Isso mesmo. Até porque, olha aí que que que ponto importante, toda expectativa que você cria, às vezes, você pode se surpreender positivamente, ou não. Então, que você, pelo menos, tente criar expectativas positivas, pra que seja surpreendido na hora, né, com algo ainda melhor e, sei que vai dar certo. E, eu já desejo, aí, uma, uma próxima viagem de lazer espetacular pra você e para a sua família e, se precisar de mais alguma dica, eu tô à sua disposição.
É verdade. É verdade. Muito obrigada.